Ờ, gần đây thì cũng, kiểu, thị trường âm nhạc cũng khá là sôi động ấy. Nhưng mà bạn có hay nghe nại những cái bài cũ không?
Ừm. Ờ, mình thì mình lại rất là thích nghe đi nghe lại những cái bài nhạc cũ, mà nó gắn liền với những cái kỷ niệm nhất định của mình bạn ạ. Thì mỗi một lần mà nghe, thì mình cảm giác là được sống lại những cái kỷ niệm đấy luôn đấy.
Ờ. Ừ, tức là mỗi bài thì lại gắn với một kỷ liệm riêng, đúng không? Tuy nhiên ừm, thì có bài nào bạn coi là, kiểu, bảo vật âm nhạc mà kiểu đi quán karaoke nào cũng phải hát hay nà, ờ, lúc nào cũng phải nghe nó không?
<laughs> Đúng rồi. <laughs> Ừm, thì dạo gần đây ấy, thì, à, mình đang nghe lại, à, 2 cái album mà mình nghe hồi từ cách đây rất là rồi. Đấy, đầu tiên là cái album tên là Future Nostalgia của Dua Lipa và Folklore của Taylor Swift. Thì cả 2 album đấy nó đều được phát hành vào cái thời điểm dịch COVID-19 nó bắt đầu bùng lên ấy. Đấy, thì nó gợi lại cho mình rất là nhiều cái kỷ niệm vào cái thời điểm đấy luôn.
Ồ, ừm. Ừm. Ờ. Ừm, thế không biết nà nà khi mà nghe những cái bài hát đấy, thì bạn gợi lại những cái kỷ liệm như thế nào á? Thể kể chi tiết hơn một chút được không?
<laughs> Ồ, thì nói chung là đối với cả cái album đầu tiên ấy, của Dua Lipa ấy, thì là mình nghe nó, a, rất là nhiều vào cái thời điểm mà, ờ, cái cái đợt, ừ, gọi là, cái dịch nó bùng lên và đang có những cái hoạt động cách ly đầu tiên. Thì mình rất là nhớ những cái lúc mà ở nhà này, xong rồi đi siêu thị mua đồ ăn thì phải nhanh nhanh chóng chóng này, rồi đi đâu cũng phải đeo khẩu trang. Nói chung là cái cảm giác là, ờ, hơi hơi lo sợ một chút, khi mà cái dịch nó bắt đầu nó bùng lên như vậy ấy. Đấy, thì nó nó sẽ gợi lại cho mình những cái cảm giác đó bạn ạ.
Ừm. Ừm. Ồ. Ây nhễ, ừm. Ừm. Ờ, những cái bài hát đấy nà nó mang tính ch tuyên truyền về c dịch COVID-19 hay là sao?
À, thực không thực ra thì nó là nhạc Pop thôi, nó là nhạc Pop bình thường chưa thì cái mà ờ, không thật ra nó còn chẳng phải là Pop Ballad cơ, nó là, kiểu, nhạc Pop mà nó kết hợp với cả nhạc Disco ấy. Tức là nghe nó rất là sôi động, ừ, nhưng mà nó lại được phát hành vào cái thời điểm mà dịch Covid, thành ra là nó tạo nên một cái sự đối lập rất là thú vị. Đấy là lúc đấy mọi người không ai đi đâu, không ai đi chơi được, nhưng mà cái nhạc thì nó lại rất là sôi động và nó rất là hay. <laughs> Đấy, thế nên là nó rất là đặc biệt với mình đó.
<chuckles> À, Pop, Ballad, ưm, kiểu, ừm. À, ừm. <chuckles> Ồ! Ừm. Ừm, vậy thì tính ra là bạn cũng khá là thích nghe cái thể loại nhạc, kiểu, Disco, Pop, pha Pop như vậy, đúng không?
Ừm, đó, đúng rồi, ừm. Còn đấy, còn ngoài ra thì sẽ có một cái album nữa mà nó sẽ thiên hướng là, kiểu, nó nghe đúng, kiểu, hợp với cả cái thời điểm dịch Covid luôn ấy, là cái album Folklore. Thì nó sẽ là nhạc Pop mà nó cũng có một chút kết hợp Pop vào nhưng mà cái giai điệu nó sẽ trầm lắng hơn rất là nhiều và cái không khí nó sẽ buồn hơn rất là nhiều. Thì nó thật sự là gợi lại được hoàn toàn cái không khí của cái đợt mà cách ly dịch COVID-19, xong rồi mọi người dành rất là nhiều thời gian ở một mình ấy. Thì lúc đấy là mình mình, kiểu, rất là nhớ cái thời gian đấy khi mà mình nghe lại những cái bản nhạc cũ ở trong cái album đó luôn.
Ờ. Ồ. Ừm. Ừm. Ờm. Ừm, vậy thì 2 ca sĩ, 2 nghệ sĩ đấy thì có phải là, kiểu, bạn nà fan trung thành của họ không?
Ừm. À, cũng cũng có thể nói là là fan khá là trung thành. Đó, kiểu như, hầu như là cái album nào ra thì cũng sẽ nghe. Có bài thì thích, có bài thì không, nhưng mà hầu như là cứ họ ra nhạc là mình sẽ nghe vậy đó.
<laughs> Ừ, ờ. Ừm. Ừm, thế thì không biết nà, kiểu, khi mà nghe cái album buồn như vậy, thì có khi nào bạn kiểu, nó gợi lên những cái ký ức mà mạnh mẽ quá, khiến cho bạn không muốn nghe nại không? Mình sợ là khi mà tại vì nhiều khi nà có những cái bài hát, mà khi mà nghe nó nhắc đến những cái kỷ niệm đau thương ấy, thì mình cũng sẽ không nghe lại nó.
À. <laughs> Ừm. À, thật ra thì là cũng rất là may mắn đấy là ở cái thời điểm mà dịch COVID-19 đấy, thì là mình không có một cái kỷ niệm đau thương gì cả. Rất là may mắn đấy là toàn bộ người thân của mình, cũng như là cuộc sống của mình không bị xáo trộn quá nhiều bởi dịch này, và người thân của mình cũng rất là bình an, và bản thân mình cũng bình an vượt qua cái khoảng thời gian đó. Nên mặc dù là nó mang cái không khí của cái khoảng thời gian đấy đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ không gợi lại những cái ký ức quá là đau buồn đối với mình.
Ừm. Ừm. Ừm, ưm, không biết là theo bạn thì sao nhỉ? Khi mà nghe những cái bài nhạc ấy, thì tự nhiên là mình có thể, kiểu, kéo lại được cả một mớ ký ức như vậy, thì không biết là gi tại sao? Theo bạn nguyên nhân là gì?
<laughs> Ừm, mình nghĩ là não bộ của con người ấy và con người thì sẽ thường có cái xu hướng là gắn liền cái ký ức, ơ, của bản thân với cả một cái mùi hương hay là một cái giai điệu, hay là một cái hình ảnh cụ thể nào đó. Với mình ấy, thì là mình mình rất là hay bị gắn ký ức với cả một cái giai điệu của một cái bài hát mà mình hay nghe vào thời điểm đó. Đấy.
Ờ, ừm, lúc đấy mình nghe mình ngân nga theo, đúng không? Thì có thể là, ờ, lại là là cho mình nhớ đến những cái cái cái cái khoảnh khắc, những cái cái hình ảnh đó, thì không biết là, ừm, thì bạn thường nghe những cái bài cũ đấy vào những thời điểm như thế nào nhỉ?
Ừ. <laughs> Ừm. Ờ, có đôi khi ấy, thì ví dụ như, kiểu, mình đang ngồi xong tự nhiên mình lại nhớ ra cái kỷ niệm đấy và mình lại nhớ ra cái bài hát đấy thì mình sẽ tìm mình nghe lại này. Hoặc là khi mà mình đang nằm lướt TikTok, mình đang chơi mạng xã hội hay là mình đi đâu đấy chơi mà tự nhiên mình vô tình, bất chợt mình nghe lại cái giai điệu đấy, thì ký ức nó cũng ùa về xong rồi mình sẽ đi tìm cái bài đó để nghe. Ừ, phải có chứ. Ừ, đúng rồi, chính xác.
Ờ. Thế là phải tìm và mở lại cả album để nghe, đúng không? Thì có khi nào, kiểu, ừ, trong thời gian học bài hay nà gì đó làm việc thì bạn có nghe không?
À, thật ra thì là trong cái thời gian học bài và làm việc thì mình rất là hạn chế mình nghe nhạc đó, bởi vì mình là người rất là dễ bị phân tâm. Mình không thể nào mà làm nhiều việc cùng một lúc được, thế nên là
Ồ! Khi mình nghe mình ngân nga theo là mình không làm việc được, đúng không?
Ừ, đúng rồi, đúng rồi, lúc đấy thì lại trong đầu lại chỉ nghĩ đến cái kỷ niệm với cả những cái điều mà đã xảy ra mà nó gắn liền với cái bài hát đấy thôi, thế là lại không tập trung để mà làm việc và học tập được đó bạn ạ.
Ờ. Ừm. Ồ, thế thì nghe bài cũ có khi nào một cách ừm, bạn nghĩ đấy là một cách để chữa lành, hay ngược lại thì nó làm mình bị kẹt trong cái quá khứ đấy, không muốn tiến về phía trước nhỉ?
Ừm. Ờ. Ừm, có đôi lúc ấy, thì thật sự đấy là khi mà mình nghe những cái bản nhạc cũ, mình có cảm giác như là bản thân đang bị kẹt lại quá khứ ấy. Đặc biệt là nếu mà trong trường hợp là cái bài hát đấy nó gắn liền với cả một cái kỷ niệm nào đấy rất là buồn của mình. Đó, tuy nhiên thì khi mà nhìn lại ấy, thì mình cũng nghĩ là "Ừ, thực ra thì nó cũng đã là một cái mà mình đã trải qua rồi và cái bài hát này nó chỉ gợi lại một chút cái cảm giác của mình thôi. Nó không đưa mình quay trở về cái thời điểm đó hay là, kiểu, nhốt mình ở trong những cái kỷ niệm đó ấy." Đấy, quan trọng đấy là, ừm, bất cứ một cái kỷ niệm gì thì nó cũng góp phần tạo nên cái con người mình, định hình cái con người mình ở thời điểm hiện tại ấy. Nên là mình cũng không có căm ghét hay là mình cũng không có chối bỏ những cái mà mình đã từng đi qua.
Ừm. Ừm. <laughs> Ờ, thế thì không biết rằng là, kiểu như là, bây giờ, ờ, kiểu, bạn thường là nghe những cái bản nhạc kiểu Âu Mỹ như vậy, thì có cái bài nhạc Việt Nam nào mà bạn nghe đi nghe lại không? Hay là chỉ thường nghe những cái bài nhạc kiểu Âu Mỹ thôi?
Ừm. À, mình thì cái gu của mình đấy là mình lại thích nhạc Âu Mỹ và nhạc K-pop hơn. Đấy, nên là mình cũng rất là ít khi mình nghe những cái bản nhạc Việt Nam, nhưng mà cũng cũng có những cái bản nhạc Việt Nam mà nó gắn liền với cả một cái kỷ niệm cụ thể nào đấy của mình nha. Đó, ví dụ như kiểu là những cái bản nhạc ở trong chương trình Rap Việt chẳng hạn, thì mình vẫn nhớ đến tận bây giờ, và cứ nghe đến một cái là là lại ùa về cái kỷ niệm thời đó đó.
Ồ! <laughs> Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm, nhạc Âu Mỹ thì mình thấy bây giờ gần đây có nhiều bạn trẻ hay có cái kiểu cover lại ấy, thì bạn nghĩ sao về việc mà, kiểu, nhạc cũ được làm mới lại như vậy?
Ừ. À, thật ra mình cũng là một cái người mà rất là thích hát lại những cái bản nhạc cũ, và hát lại những cái ca khúc Âu Mỹ nha, tự mình hát là tự mình đánh đàn luôn á. Đấy, thì mình thấy là ừ. <laughs> Ừm.
Ồ! Bạn giỏi thế! Tự đánh đàn được luôn. Thế thì, kiểu, khi mà bạn nghĩ rằng cái việc đấy nó giúp cho thế hệ trẻ tiếp cận nại được những cái bài hát cũ nhiều hơn, đúng không?
Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, à, ví dụ như là dạo gần đây thì là mình có đăng lên, a, một cái clip mà mình hát một cái bài nhạc từ hồi rất là xưa của ca sĩ Britney Spears. Thì sau đấy là ừ, bạn bè mình cũng vào hỏi là "Ồ, không biết bài này nghe hay thế, bài đấy tên là gì?" Đấy, thì xong rồi bạn bè mình cũng, gọi là, đi tìm nghe, thì mình cũng coi đấy là một cái hành động, gọi là, giúp các bạn ấy tiếp cận với cả những cái âm nhạc mà từ hồi xưa rồi đó, mà mình đã từng yêu thích.
Ừm. Ồ. Ồ. Ừ, đúng rồi. Ờ, bạn ừm, nghe kiểu bạn rất là có tài ấy. Thế thì không biết nà, kiểu, nghe nhạc cũ, rồi thì, ờ, cũng là một cách mà có thể, kiểu, nó gắn liền với thế hệ ấy, kiểu, bạn đúng không? Nhiều bài nó có sẽ gắn liền với cả một cái thế hệ, thì khi mà tất cả mọi người cùng lứa tuổi với nhau nghe lại một cái giai điệu đấy, thì mọi người sẽ thường là nhớ về cùng một cái giai đoạn đấy nó như thế nào. Thì bạn có hay chia sẻ những bài hát đó với bạn bè không?
Ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, chính xác. À, thật ra thì là, ừm, bạn bè của mình và đặc biệt là những cái người bạn cấp 3 ấy, thì bọn mình sẽ luôn luôn có những cái bài hát mà nó gắn liền với cả thời học sinh của bọn mình, và, kiểu, nghe đến một cái là sẽ nhớ về ngay ấy. Và sau đấy là khi mà đi hát karaoke hay là, kiểu, mà khi gặp nhau, thì bọn mình thường sẽ mở lại những cái bài đấy kiểu như là cái bài "Xe đạp" của Thùy Chi này. Đó, hay là hồi đấy thì có cái bài, à, "Fiction" của Beast này, nó rất là nổi ở cái thời mà bọn mình còn đi học cấp 3 luôn. Đấy, thì bọn mình sẽ rất là hay nghe lại những cái bài đấy khi bọn mình gặp nhau đấy.
Ừm. Ừm. À, ừ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, thì bạn có thấy rằng nà, kiểu như nà những cái người lớn tuổi ấy, thường nghe lại nhạc thì lại hay thường nghe lại nhạc cũ không? Đấy là quy luật chung, đúng không? <laughs>
<laughs> Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, chính xác, chính xác. Nói chung là, kiểu, càng người ta càng lớn tuổi thì người ta sẽ càng, gọi là, nhớ về những cái kỷ niệm hồi trẻ này, những cái kỷ niệm trong quá khứ, thì người ta lại hay có cái xu hướng là người ta đi tìm lại những cái mà gắn liền với những kỷ niệm đấy, dù là món ăn hay là dù là âm nhạc hay là mùi hương. Nói chung là mình nghĩ là đấy là cái xu thế chung rồi.
Ừm, thế không biết nà, kiểu, ừm, thế thì gần đây bạn hay nghe bằng những cái phương tiện như thế nào nhỉ? Ừm, tại vì, ờ, nhạc cũ thì, ờ, chắc là thời ngày xưa ấy, thì mọi người hay xem CD rồi là băng cassette. Tuy nhiên thì gần đây, ờ, nó cũng khá là phát triển mạng xã hội, công nghệ rồi, thì Spotify hay nà YouTube thì cũng có thể nghe nhạc được ấy.
Ờ, ờ. Ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là ở thời điểm hiện tại thì là con người tiếp cận cái kho nhạc và cái kho, gọi là, nghệ thuật nó khổng lồ rồi, thì hầu như là cái việc mà tìm lại những cái bản nhạc cũ mà mình đã từng nghe nó rất là dễ dàng. Đấy, ờ, mình thì hay sử dụng, ờ, YouTube Music, đó, và ở trên đấy thì nó sẽ có những cái danh sách phát nhạc ấy. Ví dụ như là danh sách phát những cái bản hit của những cái năm nào cụ thể đấy ra thì mình sẽ chỉ cần tìm thôi và mình nghe lại. Ừ, đấy. <laughs>
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, cũng khá là rất là tiện, đúng không? Ờ, khi mà mình tìm một cái nà ra được cả một list nhạc luôn. Thế thì, kiểu, ừm, khi mà, kiểu, nghe như vậy xong, thì có bao giờ bạn bắt chước theo phong cách thời trang hay nà phong cách hát của một, ừm, nghệ sĩ nào đấy không?
Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm, đấy, khi mà mình, kiểu, mình mình hát lại những cái bản nhạc hồi xưa thì là mình sẽ hát theo thực ra là mình sẽ thiên hướng là mình hát theo cái phong cách của mình hơn là mình hát theo cái phong cách của nghệ sĩ đó. Ví dụ như là có những cái bản nhạc mà nghe nó rất là sôi động, nhưng mà khi mà mình hát lại, mình hát ở trên đàn guitar hay là đàn piano ấy, thì là chắc chắn là mình sẽ phải biến tấu nó đi để nó phù hợp với cả những cái nhạc cụ mà mình biết chơi hơn.
Ừm. À. À, thì ừm, thì khi mà sử dụng những cái nhạc cụ như piano hay là guitar thì giai điệu nó sẽ phải chậm hơn hay gì đó, đúng không? Thế thì ừm, cái việc nghe nhạc như vậy ấy, có, kiểu, có khi nào, ờ, bạn, kiểu, chỉ chìm đắm những cái bài hát cũ thôi mà không cập nhật những cái bài hát mới hiện tại không?
Ừm, đúng rồi. À, <laughs> thời điểm hiện tại luôn này, thời điểm hiện tại luôn là mình đang, kiểu, là mình nghe nhạc cũ nhiều hơn là so với cả những cái bản nhạc mới á. Bản nhạc mới thì cái bản nào mà, kiểu, nó thật sự là nó rất là bắt tai và mình nghe một cái là mình thích ngay thì may ra là mình mới nghe. Còn mình sẽ không còn cái thói quen giống như hồi xưa đấy là hay xem các cái bản xếp hạng, xong rồi hay nghe những cái bài mà nó đang nổi ở thời điểm hiện tại thì, ờ, nói chung bây giờ mình không còn cái thói quen đó nữa.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừ, tức là, kiểu như nà, chính vì do việc là mình cứ nghe nhạc cũ nhiều quá ấy, nên nà gần đây những cái bài hát mới những cái bài hát mới mà ra, thì mình cũng không biết để mà cập nhật, rồi là mình chưa nghe thử ấy, nên là cũng không biết là có hay hay không. Thì bạn có nghĩ nà việc như vậy là cho mình bị thụt lùi không?
Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm, chính xác. <laughs> À, không, thực ra thì là mình cũng không coi đấy là một cái sự thụt lùi đâu, bởi vì mình vẫn đang, gọi là, tận hưởng những cái thứ mà mình yêu thích thôi và mình tận hưởng cái việc đấy là nó mang đến cho mình những cái cảm xúc và những cái kỷ niệm nhất định. Thì mình cũng không coi cái việc đấy là, ừ, không có bắt kịp cái xu hướng của giới trẻ, hay là không có biết những cái bản nhạc đang nổi tiếng với giới trẻ thì nó là một cái sự thụt lùi, bạn ạ.
Ừm. Ừm. Ừm, thế thì, kiểu như nà, bạn chắc là sẽ không phải cần nà đặt ra một cái giới hạn nào đấy cho việc nghe nhạc cũ, đúng không? Hay nà, kiểu, là, à, để mà tránh việc bị lạc hậu thì mình chỉ nghe, ơ, nhạc cũ trong một khoảng thời gian nhất định thôi? Hay là mình cứ tức mà thích thì nghe?
Ừm. <laughs> Ờ. Ồ, không. Mình thích thì là mình nghe thôi à. Nói chung là cũng không có một cái sự, ờ, giới hạn nào cả. Nói chung là đến cái tuổi mà bắt đầu đi bước vào tuổi già rồi ấy. Đấy, thì là không còn không còn quan tâm đến cái việc đấy là xu hướng, rồi những cái gì mà nó đang hot hit, nó đang nổi là gì nữa mà chủ yếu đấy là tập trung vào cái cảm nhận cá nhân thôi.
<laughs> Ồ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, vậy thì, kiểu, bạn nghĩ sao về chia sẻ những cái playlist nó hoài liệm như vậy với cả người trẻ? Liệu mà người trẻ bây giờ có cảm nhận được những cái bài hát cũ ngày xưa không? Khi mà ngay cả những cái bài kiểu như nà của Michael Jackson hay gì đó thì bây giờ những bạn trẻ rất là khó để có thể tiếp cận được ấy.
<laughs> Ồ! Ừm. <laughs> Ờ, thì mình nghĩ là, ừm, hiện tại vẫn có rất là nhiều những cái bạn trẻ ấy, các bạn ấy thật sự là các bạn ấy có một cái niềm đam mê mãnh liệt về âm nhạc và những cái bản nhạc hay là những cái người nghệ sĩ mà từ rất là xưa rồi luôn. Tức là những cái bản nhạc mà nó không đặc sắc thì không nói làm gì, nhưng mà với những cái bản nhạc kinh điển này, với những cái nghệ sĩ kinh điển ấy, thì người trẻ họ sẵn sàng là họ đi lùi đến hàng thập kỷ để họ có thể nghe hết toàn bộ những cái album và những cái, à, bản nhạc mà họ vớ của một cái người nghệ sĩ yêu thích của họ, dù là cái nghệ sĩ đấy là nó đã rất là lâu rồi. Đó, thế nên là mình nghĩ là nó cũng không ảnh hưởng đâu. Chủ yếu là vẫn có những cái bạn trẻ họ sẽ yêu thích những cái thứ mà nó hoài niệm và nó cũ như thế thôi.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, có khi nào mà như mà, kiểu, mình nghe những cái bản nhạc hoài niệm như vậy ấy, nó làm mình bị trì hoãn công việc không bạn?
Ừm. À, ờ, cũng may cũng may là chưa chưa có xuất hiện cái tình trạng đấy. Ừ, trộm vía đấy, bởi vì là mình cũng ý thức được là bản thân mình rất là dễ bị xao nhãng, rất là dễ bị chìm đắm trong cảm xúc nếu mà mình nghe những cái bản nhạc mà nó gợi lại một cái kỷ niệm nào đấy. Nên là nói chung mình cũng chủ động hết hết sức là, kiểu, không có nghe nhạc trong cái lúc làm việc, hay là cái lúc học tập, hay là những cái lúc mà phải làm việc quan trọng bạn ạ.
<laughs> Trộm vía, <laughs> ừ. Ừm. Ừm. Vậy Ừm. Ờ, như bây giờ mà, kiểu, như mà nếu mà muốn bắt đầu một tạo một cái playlist nó, kiểu, hoài niệm ấy, thì, ừm, kiểu, bạn khuyên người ta thì lên chọn bài hát dựa trên cảm xúc, hay là trên sự kiện, hay là trên trend hay là như nào?
Ừ. Ờ. <chuckles> Ờ, nếu mà cho mình, gọi là, tạo một cái danh sách phát nhạc mà nó thể hiện cái những cái bài hát mà nó quan trọng với mình trong quá khứ ấy, thì có lẽ là mình sẽ tạo nó theo năm, theo cái kiểu là, ừ, nh những cái năm hai nghìn thì nó sẽ có những cái bài hát như thế này ừ, đó, xong rồi những cái năm mà 2010 thì nó sẽ có những cái bài hát như thế này, nó rất là quan trọng với mình. Nói chung là mình muốn là khi mà mình nghe cái danh sách phát nhạc đó thì nó sẽ đưa mình đi một cái cuộc hành trình luôn, từ những cái năm mà mình rất là bé ừ, đó, cho đến khi mà mình trưởng thành luôn đó bạn.
Những cái bài hát năm hai nghìn, ờ. Ừm. Đưa mình về cái năm đấy, ừm. Ồ, thế bây giờ, kiểu như nà, bây giờ để cho mình mà có thể, ừm, phải đúc kết, ờ, thì cái giá trị lớn nhất mà theo bạn ấy, ừm, những cái bài hát cũ mang lại cho cuộc sống của bạn là gì? Nà những cái hoài niệm, những cái kỷ niệm hay là, ờ, những cái sự mình nhìn vào c cái quá khứ đấy mình cảm thấy mình hiểu thành hơn, hay là sao?
Ồ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Thật ra là mình thì mình nghĩ là cái giá trị lớn nhất mà nó đem lại cho mình đấy là cả giá trị về mặt cảm xúc ấy. Ờ, mình không thể nào mình quay ngược thời gian để mình sống lại một cái quãng thời gian trong quá khứ được. Tuy nhiên thì mình cũng có thể được gợi lại một phần cái cảm xúc mà mình đã từng trải qua ở một cái sự kiện nào đấy trong quá khứ mà nó gắn lên với một bài hát. Thì khi mà mình nghe cái bài hát đấy thì mình cảm giác là, à, mình không thể sống lại khoảng thời gian đấy nhưng mà mình có thể được sống lại cái cảm xúc ấy. Thì với mình đấy là một cái điều mà nó rất là nó rất là kỳ diệu và nó rất là quan trọng, và nó rất là hay ho trong cuộc sống của mình. Và đấy là lý do tại sao mà mình rất là thích nghe lại những cái bản nhạc cũ đó bạn.
Ừm. Ồ, cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái chia sẻ của bạn nhá. Ờ, đặc biệt nà chia sẻ của bạn về 2 cái playlist, những 2 cái album rất là hay. Và hy vọng là nhiều bạn trẻ sau này cũng, kiểu, có thể tự tạo ra những cái playlist riêng cho mình để có thể hoài niệm về, ờ, quá khứ, những cái kỷ niệm hay ở trong quá khứ, rồi nà biết đến nhiều cái bản nhạc bất hủ ở trong quá khứ mà, ờ, các bạn trẻ bây giờ không biết. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Ừm. <laughs> Ừm. <laughs> Ừm. <laughs> Ừm. Ờ, mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian nghe những cái câu chuyện của mình, cũng như là những cái quan điểm cá nhân của mình nha. Tạm biệt bạn nha.